Paano mo binabalanse yung trabaho at, ah, bahay mo kapag pareho kang busy?
Alam mo, gumagawa ako ng daily o ano, weekly schedule para matiyak na may oras ako para sa trabaho at para sa pamilya. 'Yan 'yong ginagawa ko, kasi minsan ang hirap balansehin ng trabaho, saka, um, pamilya, kaya or sa bahay, 'di ba? Kaya ano, um, lalo na 'pag sobrang busy kaya yan yung ginagawa ko, nag-i-schedule talaga ako saka, um, si ina-ano ko na masunod ko talaga 'yong schedule na 'yon, sinisiguro ko, para ma-ano ko naman 'yong oras ko, mabalanse ko. Ayan. Saka ayun, tinutukoy ko rin kung alin 'yong pinakamahalagang gawin muna. At saka 'di ko pinipilit tapusin yung lahat ng sabay-sabay kasi parang ang hirap, 'di ba? Minsan ang hirap kasi mag-multitask, lalo na 'pag sa yung pag dating sa bahay kasi pamilya mo 'yun, kaya parang dapat naka-focus ka talaga, lalo na may bata, kaya yun parang
Mhm. Oo. Mm. Um. Mm. Ah, so one step at a time, kumbaga, sa mga task, gano'n ka mm, so 'yong paano 'yong pag-o-organize mo, ano ba 'yan, 'yong nakasulat mo talaga or meron kang tracker ganyan?
Oo, ganun nga, m Ay hindi naman, pero minsan sinusulat ko, may todo-list ako para hindi ko makalimutan pero minsan sa isip ko lang mine-memorize ko na dapat ganitong oras, ganito na, nakapag, ah, luto na ng breakfast, ganiyan, tapos, um, mapaliguan na yung anak, tas magtatrabaho, tas pag-uwi ganun, ganito, mga ganun. Saka sa work din, sunod-sunod din yan kung ano yung mga gagawin, parang routine naman na kasi yun, kaya medyo kabisado ko na para ayun, para medyo wala akong ding makalimutan saka mabalanse ko yung oras ko.
Hmm. Oo. Hmm, para sa iyo, di ba, ano yung mas mahirap, yun ba yung, ah, sa bahay, o yung sa trabaho mo, bilang di ba yung sa bahay bilang isang may bahay, may di ba may anak ganiyan, or yung sa trabaho mo talaga?
Mhm. Um Hindi naman mahirap, ah, siguro minsan, oo, mahirap 'pag may mga nangyayaring hindi mo inaasahan, sa trab lalo na sa trabaho ganyan. Parang, may oo, 'yong mga, mga pangyayari nga na hindi inaasahan gano'n, ah, nagiging mahirap 'pag may mga gano'n, 'yong hindi kasama sa routine. Pero 'pag nasa routine na madali na lang naman siya lalo na kung araw-araw mong ginagawa. Sa bahay naman gano'n din, same lang hindi naman gano'n kahirap talaga pag-pare-parehas lang saka 'pag may kasama kang, um, katulong 'di ba gano'n sa bahay yung hindi lang mag-isa. Kasi 'pag mag-isa, hindi ko talaga kaya. So parang may katulong naman kami na gumagawa sa bahay kaya 'yon parang na, ah, nababalanse ko naman lahat ayan.
Mhm. Oo. Hmm. Oo maganda yan, kahit papano, 'di ba, may tumutulong talaga sa'yo. So sino pa yung, ah, masasabi mong isa sa mga support system mo sa bahay mo?
Ah, siyempre 'yong asawa ko 'yan 'yong support system ko talaga. So pa kahit parehas kami nagtatrabaho, ah, tumutulong pa rin 'yong asawa ko sa gawaing-bahay kahit pagod na kami parehas, gumagawa pa rin kaming dalawa. Kasi, um, napaka-importante na kahit sa bahay nagtutulungan pa rin, ayan. Saka support system ko rin siya sa lahat ng bagay na nagsusumbong ako sa kanya kung anong mga nangyayari sa trabaho ganyan, pati sa bahay. Oo kaya yun, siya talaga yung number one.
Hmm. Ah. So, maganda yan kasi open yung komunikasyon mo sa asawa mo at, yan, nagtutulungan kayo, 'di ba, na sa mga gawaing bahay para hindi naman ka 'di ba, na mapunta lang sa'yo lahat ng work lalo na't 'di ba, bilang isang nanay na 24/7 talaga yung ginagawa.
Tama. Kaya nga, oo.
Pero may mga bagay ka bang sinasakripisyo para mapanatili yung balanse?
Um, siguro yung minsan sa pahinga ko, ayan. 'Yon yung madalas kong sinasakripisyo siguro yung pahinga ko. Kasi minsan, um, medyo hindi sapat yung tulog kasi kailangan bumangon nang maaga kasi nga mag-aasikaso pa.
Hmm, oo. Anong time ka madalas gumigising?
Um, siguro gumigising ako medyo maaga kasi ako ngayon gumigising, mga before 6:00 gigising na ako eh, kasi mag-aasikaso pa ako ng bata, 'yan, before ako pumasok sa trabaho. Dapat, um, mga 8:00 ayan, papasok na, 'di ba? Papunta na sa work. Buti na lang nga, ah, hi wala naman ako sa siyu nasa probinsiya kasi ako eh, wala siya sa siyudad, kaya ay mabilis namang makarating. Oo, hindi naman siya traffic. So, before 6:00 gigising na kasi magpe-prepare ng breakfast, um, mag-aasikaso ng anak, ganiyan, papaliguan ko pa yung anak ko. So, before pumasok tapos ako din mag-aasikaso sa sarili. So, mabilisan lang, ganiyan. Tapos 'yon, tapos papasok, 'yon. Gano'n ko gano'n ako nag-start 'pag umaga.
Oo. Mhm, sa hindi traffic. Oo. Mm. So, paano mo naman pinapanatiling kalmado yung sarili mo mentally, kapag sabay-sabay talaga yung pressure, 'di ba?
Oo, alam mo minsan, um, nakaka-pressure talaga, ah, 'pag ako kasi nape-pressure ako parang medyo nagiging magagalitin ako, ganyan. 'Pag nai-stres ako so, so tina-try kong kumalma, parang ma mag titigil muna tapos hihinga gano'n, gano'n lang yung ginagawa ko. Kasi parang, ah minsan nagiging masungit na kasi ako eh, 'pag um nape-pressure ako 'pag sabay-sabay yung ginagawa, lalo na sa bahay, ayan. Nasusungitan ko minsan 'yong asawa ko ganyan, kaya, lalo na 'yong asawa ko, siya talaga yung nasusungitan ko, 'yong iba, 'yong iba hindi. Ma kung minsan ako nagagalit, tapos minsan nag-so-sorry ako kasi sasabihin ko, "Ay sorry, kasi nape-pressure lang parang na-stress ako ang daming ginagawa kaya gano'n 'yong nangyayari." Pero nalala alam ko naman sa sarili ko 'pag um nai-stress ako ganun na kasi yung nangyayari nagiging masungit ako ganyan bigla akong nagagalit gano'n 'yong nangyayari. So ang ginagawa ko ngayon pinapakalma ko 'yong sarili ko, ah uupo muna saglit 'yan, titigil muna sa ginagawa, papahinga muna parang sasabihin ko, "Ay kailangan ko mag-relax muna, kasi parang iba na naman, naha-high blood na naman ako." Gano'n.
Hmm, talaga. Oo. Tapos ano naman yung reaksyon niya 'pag gano'n? Hindi naman siya nagagalit sa'yo? Oo. Mhm. Grabe, 'no? Ang hirap talaga pag gab marami talagang ginagawa. So, 'yung sa mindset mo naman, pan'o mo naman pinapanatili na maging positibo sa gitna ng mga, um, sobrang daming gawain?
Kaya nga. Um, ako kasi, ako 'yung klaseng tao na positibo naman talaga ako mag-isip. Parang lahat ng bagay, um, alam ko na meron 'yang, um, positibong, um, bahagi. Kaya hindi naman ako talaga 'yong taong nad nada-down agad, ganiyan. Lagi akong positibo talagang mag-isip. So oo. So, pinapanatili kong positibo siguro, um, wala parang hindi ko masyadong dinadamdam or 'yon nga parang tu humihingi rin ako ng tulong 'pag kailangan ko ng tulong. Gano'n lang 'yong ginagawa ko para hindi naman ako masyadong mabigatan sa mga ginagawa ko lalo na 'pag busy ako 'di ba sa trabaho 'saka sa bahay, ayon. Para para hindi rin ako kasi hindi puwedeng ma-demotivate tayo or ano 'yon, 'yong mawalan tayo ng
Oo. Mm. So maganda 'yan, oo. 'Yung para ma-burnout, 'di ba?
Mm, ganiyan. Kasi nanay 'saka ano, ah, may bahay 'saka, ayan, nagtatrabaho pa. So, hindi kaya hindi dapat tayo mawalan ng gana na gumalaw, 'di ba? So, ayun, parang gano'n 'yong ginagawa ko. Humihingi rin ako ng tulong 'pag hindi ko na talaga kaya.
Mhm. So, paano mo nagagawa yung mga, 'di ba, yung para sa sarili mo, yung self-care mo, kahit, ah, sobrang daming gawain sa bahay at sa trabaho mo?
Mm. Um, ayon. Humihingi nga ako ng tulong saka, ah, bukod sa humihingi ako ng tulong, inaayos ko talaga yung schedule ko, 'yan. Hinahati-hati ko at tapos, um Um, 'yon nga, parang naglalaan din ako minsan ng oras para magpahinga talaga. Kasi mahirap maging produktibo kung pagod ka, 'di ba? Kaya sinisiguro kong may pahinga ako saka oras din para sa sarili ko. Ayan. So, mi minsan, 'no, 'yon nagpapatulong ako sa asawa ko 'pag nag-aalaga ng bata, sasabihin ko muna, um, diyan muna sa'yo si baby kasi, um, ganito muna, may gagawin ako, ganiyan. Maliligo or 'yon pagka gabi mag-skin care, ganiyan. So, parang gano'n lang ang ginagawa, parang hihingi ka lang ng tulong.
Mm. Oo.
Mm.
Maganda yan. So, ah, sino ba yung nagbibigay sa'yo talaga ng lakas kapag sabay talaga yung stress sa work mo at sa bahay?
Hmm, ang mabibigay ng lakas, siyempre 'yong pamilya, 'yon lang naman, 'di ba? 'Yon lang ang laging nagbibigay ng lakas sa'kin. Lalo na 'yong ano, um, 'yo yong baby ko, 'yan, siya talaga. 'Pag nakikita mo kasi ah 'pag nakikita ko 'yong baby ko, nakikita ko lang siya mag-smile, ayun nawawala na agad 'yong pagod ko. Kaya siya talaga yung nagbibigay ng lakas sa'kin. Mm.
Ah. So masasabi mo talaga na rewarding yung motherhood para sa'yo, kahit na, 'di ba, na pa ke may mga times na nakakastress. Oo, maganda yan.
Ay, oo naman. Tama. Oo, napaka-rewarding lalo na 'pag, nakikita ko talaga, 'pag gising, 'pag gumigising na 'yong baby ko sa umaga, la minsan nga siya 'yong nauunang gumising, eh. So, parang paggising, 'pag naririnig ko siya, um, 'yon gigi gising na siya. So, parang ginigising niya na ako, so gigising na rin ako. 'Pag nakikita ko 'yong mukha niya talaga as in nawawala lahat ng pagod, kahit antok pa ako, gigising na talaga ako niyan. Kasi nakikita ko siya naka-smile, ayun, napaka-cute. So, parang natutuwa talaga ako, kaya 'yon na parang na-e-energize ako, "Sige, babangon na ako saka magaasikao na ako sa bahay." Gano'n.
Ah. Oo, so parang ano 'yon, 'yong parang nawawala yung pagod mo, ganyan, agad-agad 'pag nakikita mo talaga 'yong smile ng baby mo. So, ni ah, ha, dahil nga, 'di ba, kailangan naman nating kumita, ganyan. So, sa anong paraan mo pa rin na pinapakita na kahit busy ka present ka pa rin sa pamilya mo?
Mm, tama. Oo. Ayon alam mo, ang ginagawa ako niyan kapag oras ng trabaho nakatuon ako doon, siyempre. Pero kapag oras ng pamilya, iniiwasan ko magtrabaho o mag-check ng email ganyan. Gano'n 'yong ginagawa ko parang hindi ko muna chini-check 'yong email ko ganyan. Kasi nasa bahay na ko eh. So, mag-fo-focus na lang ako sa kanila, sa pamilya ko. Kasi parang minsan nagagalit din 'yong asawa ko 'pag nasa bahay ako tapos trabaho pa rin 'yong iniisip ko gano'n. So ginawa ginagawa ko talaga hindi ko muna iniisip ang trabaho, 'pag sa bahay ako para makapag-focus ako sa kanila gano'n dapat. Mm.
Mhm. Ayan. Mm. So may schedule ka ba na dapat ito para lang talaga sa trabaho ano like ah, kunyari umaga trabaho tas gabi ito pang pamilya gano'n?
Oo gano'n. Um, 'pag umaga pagpapasok na ako sa trabaho 'yon working hours, so, 'yon talaga, ah, trabaho talaga 'yong focus ko niyan pwera na lang 'pag may emergency, 'di ba? Tatawagan ako ng pamilya ko. So siyempre kailangan ko rin sila asikasuhin. Pero 'pag 'yon sa trabaho do'n talaga naka-focus ako diyan. Tapos pag-uwi ko sa bahay, 'yon naka-focus naman ako sa anak ko, sa asawa ko ganyan sa mga gawain. Kasi siyempre hindi naman natin puwedeng, um, um, ah hindi asikasuhin 'yong bahay natin siyempre kasi part niya ng ano ng buhay 'di ba? Kaya nga may bahay kasi dapat asi asikasuhin 'yon. Kasi 'pag hindi ko na 'yon puwede mabalanse eh di siyempre kailangan ko pumili ng isa diyan sa dalawa trabaho o bahay, 'di ba? So 'yon.
Hm. Tama, oo. Oo, pero kung papipiliin ka sa mga ganun trabaho o bahay, anong pipiliin mo at bakit?
Mm. Siguro sa bahay. Parang sa pamilya ko muna. Kasi kung kaya naman ng asawa ko na siya lang magtrabaho, why not, 'di ba? So pwedeng siya na lang muna. So ako sa bahay para ako rin yung mag-aasikaso. Yon talaga 'yong pipiliin ko siyempre sila talaga yung pinaka-priority tapos sumunod yung trabaho kasi ayun nga parang 'pag sa trabaho kasi kunwari mawala man yung trabaho o sa siyempre ang makakahanap ka naman diyan ng kapalit eh 'di ba? Pero yung pamilya hindi ka makakahanap niyan. So ayon dapat unahin ah, para sa'kin, um, uunahin ko talaga lagi yung pamilya ko. Mm.
Mm. Oo. Mhm, agree ako sa mga sinabi mo, pero yung sa partner mo naman, paano kayo nag-aayos ng expectations tungkol sa mga gano'n yung mga sa trabaho, sa gawaing-bahay at sino yung talagang nagko-compromise?
Um Ah, siguro, hindi ko alam balanse lang, parang kung may mga naitutulong din siya sa bahay siyempre gagawin din niya lalo na yung mga gawaing panglalaki na kailangang gawin sa bahay, siya 'yong gumagawa tapos ako naman sa kasi hindi rin ako masyadong, hindi rin ako kunwari sa pagluluto, hindi rin ako marunong magluto kasi, eh. So parang siya yung tagaluto oo yung asawa ko magaling siya magluto, ako kasi hindi marunong mga alam ko lang pang breakfast lang, mga prito-prito ganiyan, 'yon lang alam ko, eh, saka magsaing. Pero 'yong asawa ko talaga siya yung marunong magluto ng mga ulam talaga ganiyan. So yung mga gano'ng gawain, um, ayun siya yung gumagawa, so parang ano talaga kami nagtutulungan talaga kami share kaming dalawa. So parehas kami nagko-compromise, dapat talaga kailangan kailangan kasi yan, eh, sa isang relasyon mag-compromise parehas 'di ba? Parang importante rin talaga siya kaya 'yon parang siguro maganda din yung tandem namin dahil dahil do'n, mm. Kaya nababalanse rin namin parehas yung trabaho namin, saka 'yong mga gawaing-bahay yun, naala naasikaso namin siya.
Hmm. Oo. So siya yung nagluluto? Oh. Hmm. Oo. M hmm o. Ah, so Mm. So ano yung natutunan mo sa proseso ng paghahanap ng balanse sa buhay at trabaho, ano yung lesson?
Hmm, siguro, um, tamang ano lang, um, time management ganiyan para, um, maasikaso mo lahat at saka dapat ayun pinag-uusapan namin yung schedule para alam ng lahat kung kailan busy ako ta's kailan available, tsaka ayun parang, um, yun nga parang laging i tutukuyin kung alin yung pinamahalagang gawin muna saka yun 'wag
Oo. So kung ano yung urgent, ganiyan.
Oo, huwag sabay-sabayin kasi para hindi magulo ayan, 'yon lang, 'yon lang.
Maraming salamat sa mga naibahagi mo tungkol sa pagbabalanse sa trabaho at sa bahay kahit sobrang busy. Paalam.
Hmm. Salamat din.